अ, जी, देखिए, अभी तो मैंने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, क्योंकि अभी तो मेरे ऊपर पहले से ही कर्ज़ा है तो मैं उसी को चुकाने पर ज़्यादा अपना ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक कर्ज़ा नहीं चुकेगा तो उससे पहले तो मैं क्या ही इन्वेस्टमेंट करूँ, तो उसकी बड़ी ज़्यादा मेरी अभी ज़िंदगी में भी प्रभाव पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने का वैसे मैंने सोचा था, कि मैं करूँगा लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि मेरे को कर्ज़ा भी ऐसे चुकाना है तो उसका काफ़ी अ, ज़्यादा अ, मैं कहूँगा कि प्रभाव पड़ रहा है। जी।
बिल्कुल। जी, तो मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि नौकरी की वज़ह से आप अभी फिलहाल बाहर रहते हो, तो ऐसे में आप अकेले रहते हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी आपके साथ रहता है, कोई परिवार का व्यक्ति या फिर कोई और?
बिल्कुल, अभी तो मैं देखिए अकेले ही रह रहा हूँ और खाना भ भी मैं अपने आप ही बनाता हूँ, हर चीज़ मुझे खुद देखनी होती है, काम भी मुझे खुद से देखना होता है, तो बिल्कुल उस चीज़ का भी बहुत तनाव रहता है। और ऊपर से इन चीज़ों का भी मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो बिल्कुल इन चीज़ का तो मेरी ज़िंदगी में सही चल नहीं रहा है, काफ़ी दिक्कत मुझे महसूस हो ही रही है, जी। तो वही है कि मैं आपसे चाहूँगा कि कोई बेहतरीन तरीके से आप मुझे चीज़ें बताएँ, जो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सके?
अच्छा। हुँ, हुँ।